Hum, e aí, você já joga pra 15:30?
Aí, assim: Eu tomo meu banho às 14h, porque, né, a ansiedade. Vai que acaba a luz, vai que não tem água. Eu tomo meu banho às 14h, mas eu não saio de casa antes de falar: "Amiga, quando você estiver no caminho, me avisa que eu saio". E eu não não mente para mim!
Uhum. <laughs> <laughs>
Aí, a pessoa fala: "Tô saindo". Ainda dou mais 10 minutos, às vezes, e aí eu saio. <laughs>
E aí você sai, para já não ter perigo de chegar ali e ficar esperando. Espera, então. <laughs> E assim, você tem alguma dica para quem quem procrastina, mas quer mudar esse cenário? Você acha que isso é possível?
É, e chego antes, chego antes. Mas só uns 10 minutos. <laughs> Acho. O tempo que você passa sofrendo é um tempo que você economiza, se você fizer agora. Então, para de sofrer! Às vezes você sofre 2 meses por uma coisa que você faz em 40 minutos. Vale a pena?
Uhum, boa! Verdade. Você tem toda a razão.
Eu acho que é por aí. <giggles>
É, porque às vezes, você fica remoendo aquilo ali. "Ai, meu Deus! Preciso, preciso, preciso, preciso fazer". O tempo que você tá sofrendo, você podia estar pensando em uma solução, né?
Exatamente, e aí Não é muito mais legal estar livre daquilo e ter espaço para outros pensamentos?
<chuckles> Nossa, super! Faz todo sentido, faz muito sentido como sempre. <chuckles> Olha, muito obrigada, eu adorei saber das suas dicas, das suas histórias e da sua opinião sobre procrastinação. <chuckles>
Né? Exatamente. <laughs>